Ừm, ừm, hiểu, thật ra thì cái lúc mới bắt đầu nha là người ta cũng kêu á, là, ừm, bạn là mình không có nên, gọi là, ôm đồm quá, ví dụ như, kêu là, ừm, một tuần bạn đọc 1 cuốn sách mà trong khi đ đó giờ chưa đọc sách đi thì nghe nó rất là vô lý, đúng hông? Cái thành ra ừm, nó, đồng ý luôn cái xong rồi thành ra là mình cứ suy nghĩ là, ờ, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ từ thôi. Cái ngày đầu tiên á, là mình chỉ đọc 10 trang thôi bạn, không quá nhiều, à, it, ít thôi. <chuckles>
Đúng rồi ha. Ừm có lý á, một ngày 10 trang thì có vẻ là sẽ, ờ, ờ, ờ, dễ làm hơn là đặt ra một cái mục tiêu quá là cao cao cao vời, đúng hông? Ừm, ờ, ừm, như vậy thì là bạn có từng bắt đầu từng bước, bắt đầu từ 10 trang xong rồi có tăng lên hông hay là, ờ, cứ, ơ, 10 trang hoài?
Đúng rồi, nghe ban đầu mà. Đó. Ừm, ừm. Ồ! 10 trang hoài là chắc là hổng được đâu bạn ơi. <chuckles> Nếu như vậy á, ví dụ như lỡ một cái cuốn sách mà 300 trang đi, vậy thì phải mất rất là lâu, đúng không? Có thể là cả năm lận thế thì rất là vô lý. Đó, cái thì bây giờ mình sẽ tăng như vầy, mình tăng dụ như ngày đầu tiên mình sẽ đọc 10 trang, tuy nhiên ngày thứ hai mình sẽ đọc 11 trang, à, có nghĩa là không phải là 2 ngày đọc 21 trang rồi, đúng không? Cũng nhiều chứ. <chuckles> Do
<laughs> Ừm. Đúng rồi, công nhận. Ừm, có lý quá ha, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, từ từ nó cộng dồn lên là hết cuốn sách hồi nào hổng hay luôn, đúng hông? <chuckles> Ha, như vậy thì
Đúng rồi, <chuckles> thì đó, cho cái kịch quen ừm, sao, sao?
Ừm. Như vậy thì cái cảm xúc của bạn lúc mà vừa hoàn thành được một cái cuốn sách đầu tiên trong, cái, ơ, hành trình tạo cái thói quen đọc sách này thì lúc đó bạn cảm giác như thế nào?
Ừm. Trời ơi, sướng vô cùng bạn ơi, thật sự <chuckles> tại vì đó giờ hông hông thật ra hông phải là mình chưa bao giờ đọc sách, mình đã có đọc sách rồi tuy nhiên á, thì mình hay dễ bị nản lắm, có nghĩa là mình cũng mua sách về nhá, xong rồi mình đọc được giữa chừng thôi, có nghĩa là có ngày đầu tiên hông mình có thể đọc nửa cuốn sách luôn cái xong mình bỏ luôn á bạn, mình không đọc nữa luôn, tới mức như vậy. À, thì đã <chuckles>
<laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi, mình cũng từng trải qua cái đó rồi, kiểu giống, lúc đầu thì cầm cuốn sách trên tay cảm thấy rất là hào hứng, rất là sung sướng, xong rồi đọc được một một vài trang hoặc là nửa cuốn, 1/4 cuốn gì đó bắt đầu cảm thấy chán chán, từ từ cái là bỏ hồi nào hổng hay luôn, xong rồi lại bắt đầu một cuốn mới á, là cứ dang dở như vậy, đúng hông? Ờ, ch sẵn đó ờ, thì sẵn đó thì mình hỏi là nếu mà một khi mà mình bị mất động lực với cái cuốn sách đó đó, hay là lỡ cái bữa đó hay cái tuần đó bận công việc bận gì khác quá mà không kịp làm không kịp, à, ừm, tiếp tục cái thói quen đọc sách của mình thì mình sẽ xử lý như thế nào để mình hông có dừng lại ở đó luôn mà mình vẫn từ từ mình nhích mình nhích lên mình đi tiếp được với cái thói quen mới?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, dở dang, dang dở thôi. Sao, sao? Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ưm, ừm.

Ô, thì nói thiệt với bạn nha, hiện tại là mình cũng đang trên cái con đường là, ừm, tập luyện thể dục, ừm, gọi là, khô không hẳn là mỗi ngày nhưng mà cũng khá là thường xuyên, cái kiểu là, ít nhất á là 3 buổi tập gym 1 tuần, ừm.
Ồ, hay quá vậy, 3 buổi tập gym tuần luôn, là tự tập hay là có người hướng dẫn?
<laughs> Ừm, ừm. Ồ, mình thì, ờ, tự tập thôi bạn ơi, tại vì khi mà phụ thuộc người khác á cũng hơi khó với lại một phần là mình cũng chưa có đi làm nhiều á, mình chỉ là sinh viên thôi, thành ra là nếu nếu nếu có thời gian rảnh thì thì mình tập tự tập vậy đó. Ừm.
<laughs> Tuyệt vời quá, à, được, ừm, à, bao lâu rồi? Thói quen mới là đ
Ưm, thật, à, cũng Ưm, ưm, tại vì cũng 3 tháng rồi đó bạn, à, cũng cũng đi ha, hòm hòm rồi đó. <chuckles>
Ừm, bao lâu ha? Wow! Vậy là rất vậy là rất là có khả năng là sẽ được hình t sẽ hình thành được thêm một thói quen tốt nữa. Như vậy bạn có vẻ là chuyên gia hình thành thói quen tốt cho bản thân rồi đó. Ờ, nếu
Yeah, có thể. <laughs> Vậy hả? Ưm. Sao, sao?
Nếu bây giờ bạn, ờ, bạn bạn có đúc rút lại bằng một câu nói để cho truyền động lực cho một người mới bắt đầu một thói quen, mà cái người đó lại có cái lịch sử là hay bỏ dở giữa chừng, thì bạn sẽ khuyên người đó một câu gì?
Một câu thôi hả? Ừm, nếu mà một câu nha, là bắt đầu từ những cái điều dễ nhất, à, thật sự là như vậy, à, nếu nếu mà chỉ gói gọn, <laughs> chứ còn nh mình còn nhiều câu lắm bạn ơi. <laughs>
Ừm! Thú vị á. Rất là thực tế ha!
Yeah, đồng ý. Nói chung là cái gì mình phải có cái sự đam đam mê thì chưa chưa đúng, tại đam mê là phải thử mới đam mê, đúng hông? Cho nên là hãy thử nhiều lên và nếu mà mới bước vô á, đừng đừng có đặt cái mục tiêu cao quá, rất là dễ bị thất vọng và bỏ nản giữa chừng, tại mình cũng đã bị rồi, ừm.
Đúng rồi. Trèo cao là té đau, đúng hông? Nên là cứ đi từ từ từng bước nhỏ thôi, <laughs> đi cầu thang trước cái đã. <laughs>
Đồng ý. Đúng rồi, ừm hứm, đúng rồi, đúng rồi, đi cầu thang thì đừng có đi thang máy. <laughs>
<laughs> Hay quá. Ờ ủa, hông biết bạn có xài một cái công cụ nào đó để mà, ờ, gọi là, ờ, điểm danh cái thói quen của mình hông? Theo theo dõi cái thói quen, ờ, ngày này hôm nay tôi đã làm việc này rồi, xong rồi check v ừm, ngày hôm sau đã làm việc đó chưa, thì bạn có đang dùng một cái công cụ nào đó để theo dõi thói quen của mình hông?
Ừm. Nhắc nhở, đúng hông? Ưm, ưm, ưm. Hiểu.